นครสวรรค์ค่ะ เป็นภาคกลาง ซื่งสมัยก่อนก็คือน้ำท่วมตลอดเลย แล้วก็จะมีข่าวขึ้นชื่อเรื่องจระเข้
เอ๊ะ นครสวรรค์ ติดกับอะไรอะคะ? แม่น้ำอะไรคะ? อันนี้
ก็เป็น เป็นแม่น้ำน่านน่ะค่ะ ซึ่งมันจะเป็นแม่น้ำสายใหญ่มาก ๆ เลย ซึ่งมันจะทอดผ่านกับ เป็นหมู่บ้านน่ะค่ะ ซึ่งถ้าบ้านใครติดแม่น้ำสมัยก่อนน่ะค่ะ ติดก็คือท่วมทุกปี
อืม ค่ะ โอ๊ย เอ็นดู แล้วอย่างนี้ทำยังไงอะคะ? จะต้องขนของเตรียมไว้ หรือว่า ท เตรียมที่ไว้ให้น้ำท่วมไปเลย?
ถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะ ก็ตามที่ ใช่ ค่ะ ด้วยความที่สมัยก่อนน่ะค่ะ ส ชาวบ้านเขาจะทำบ้านยกสูงกันทุกหลังอยู่แล้ว เพราะว่ามันเกิดน้ำท่วมทุกปี แล้วเขาก็เหมือนว่า ซึมซับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ แบบเนี้ยน่ะค่ะ ซึ่งพอน้ำมันจะมาหรือว่าน้ำจะเกิด ใช่ เขาพร้อมที่จะรับมือกันอยู่แล้ว ก็คือมีการขนของขึ้นบ้านกันอยู่แล้วอะค่ะ แล้วเขาก็รู้จังหวะว่า น้ำมันจะท่วมตอนไหน มันจะมีสัญญาณบกบอก อย่างเช่น น้ำมันล้นตลิ่งขึ้นมาแล้ว มันก็เริ่มซัดมาบ้านเราแล้ว แล้วก็คาดว่าไม่เกิน 5 ชั่วโมงเนี่ย น้ำไหลมาเต็มบ้านแน่นอน ซึ่งเขาสามารถคำนวณกันได้หมดเลยอะค่ะ เพราะมันเกิดทุกปี ๆ
เป็นการเตรียมรับมือไว้ อืม อืม อืม โอ้ นี่ นี่คือผู้เชี่ยวชาญนะคะ อือฮึ
ใช่ ๆ ค่ะ แล้วพอน้ำท่วมใช่ไหมคะ สิ่งที่ตามมาก็คือสัตว์เลื้อยคลาน หรือว่าสัตว์อันตรายตรงเนี้ย เขาก็พยายาม เหมือนปู่กับย่าพยายามที่จะบอกว่า "เราห้ามเล่นน้ำนะ" แต่ด้วยความที่เป็นเด็กค่ะ เราเล่นกันทุกครั้ง ทุกวันที่น้ำท่วม เล่นจนน้ำมันลงอะค่ะ
อา ค่ะ